هو أنا فهمت آه، يعني المشكلة بالنسبة لِك إن أنتِ آآ كنت قلقانة جدًا وحاطّة سيناريوهات كارثية في دماغِك، وتوتر مرعب قبل ال المح التقديمة بتاعتِك، وللأسف عشان أنتِ كنتِ حاطّة كُلّ ده في دماغِك حصل، والتوتر هو اللي وصّلك لكده فدايمًا ال الواحد لمّا بيتوتر مثلًا حاجة أو خايف من حاجة، ويتعامل معاها بتوتر بتحصل، ف فبالتالي ده اللي حصل معاكِ وطبعا أخدوا عنِّك فكرة غلط إن أنتِ هم كانوا شايفين إن أنتِ مش عارفة تتكلّمي أو عندِك مشكلة في النُطق أو الكلام ده، بس كُلّ الكلام أو كُلّ الموضوع إن أنتِ الكلام نفسه كان محشور جواكِ مش عارفة تطلّعيه من كُتر التوتر، ف لأ ما تقلقيش، أنا فاهم ده كويس، وحنشوف بقى طبعًا إيه اللي خلّى كُلّ ده يحصل معاكِ، فكنت حابب أفهم يعني هل كان في مثلًا في رعشة في إيديكِ مثلًا كان في بسبب التوتر ده، كان في آآ، توت التوتر مثلًا وصل معاكِ لدرجة إن أنتِ كان في موضوع رعشة في إيديكِ أو مثلًا اللي هو اندفاع في الأدرينالين زيادة اللي بيخليكِ تحسي بالتوتر ال القوي اللي بيؤدي للرعشة طبعًا والكلام نفسُه تحسي إن هو مش طالع؟ هل حسيتِ بكده ساعتها؟
إمم. بالضبط. أيوه فعلًا، حسيت كده كأنك كنت معايا وشايفني فعلًا، امم حسيت فعلًا إن أنا إيديا بترتِعِش وحسيت إن أنا قلبي عمال ينبُض جامد جدًا، حسيت إن أنا باخد نَفَسي بسرعة جدًا، و ومش قادرة خالص كأني باجري وبانهج، أ فده كان مسبّب لي إن أنا وأنا باقرأ في قصور في القراية فمش عارفة إن أنا أقرأ كويس، بسبب إن أنا حتى كأني باجري، أو شوف لمّا حد بي بيجري ويفضل يتكلِّم فمايبقاش عارف يتكلّم كويس، ده اللي أنا كنت حاساه، وكمان كنت بييجي لي حاجة كده إن أنا مثلًا عارف لمّا سِنانك تخبَّط في بعض، ب وده حاجة تلقائية ما بابقاش عارفة إن أنا أسيطر عليها، بتحصل لي لمّا باكون قلقانة جامد، وحاسة بتوتر وفي الحالة ديَّة في اليوم ده، كنت حصل لي كده، لحد مثلًا ما بدأت إن أنا أتكلم شوية وأدخل في الموضوع، وأحس إن الدنيا أحسن حتى مثلًا ما كُنتش عارفة إن أنا أبُصّ في عينين اللي قُدّامي، يعني كُلّ اللي كانوا موجودين ما كنتش عارفة أبُصّ لهم، أنا بس باصّة للدكتورة، فهي بتقول لي هو أنت باصة لي ليه؟ أنتِ بتشرحي لهم بُصّي قُدّامِك فأنا أبُصّ لهم شوية وما أقدرش إن أنا أكمِّل، فأرجع أبُصّ للدكتورة تاني، حتى ما قدرتش إن أنا أعمل يعني إن أنا أكمّل التقديم وأنا واقفة، فقعدِّتني على اللابتوب، آآ بقيت إن أنا شايفة من اللابتوب مش شايفة من ال من ال من الdata اللي معروضة قُدّامهم، بقيت باصّة كده وهم اللي شايفين العَرْض، وأنا عمالة باقلِّب و وباشرح على قد ما أنا كنت محضّرة، بس طبعًا التحضير اللي كنت محضّراه يعني ممكن أكون شرحت منه 40% قصاد اللي اللي أنا كنت محضّراه، ده بسبب إيه إن أنا ف آه كنت طبعًا ناسية و وحتى الحاجة قُدّامي وحاسة إن مش قادرة إن أنا أقولها وغير طبعًا القَلَق والتوتر اللي كنت حاساهم، ومخلييني عمالة أرتعش وقلبي عمال ينبُض جامد ف فمش عارفة إن أنا أجمّع نفسي إن أنا أكمِّل كويس.
إمم. إمم. أيوه. إمم. آه. إمم. إمم. نسيتِ كُلّ حاجة.